โอ้โฮ! ตอน ตอนนั้นแบบก็รู้สึก เศร้า แล้วก็ ส เสียใจนะ เพราะว่าคือผมเนี่ยจะเป็นคนชอบ การ การแต่งตัวที่แบบไม่ ไม่ได้เวอร์วัง แต่จะเน้นไปที่ อา หุ่น แล้วก็การแบบว่าออกกำลังกาย ไรพวกนี้นะครับ อา เน้นสุขภาพ อืม
อืม อา เป็นการดูแลตัวเอง อา โอเค เข้าใจได้ แล้วแบบ แล้วแบบมีพูดให้แม่เข้าใจไหมคะ? มีแบบคุยกับแม่ได้ไหมว่า "อืม เอาอีกแล้วเหรอ แบบ แบบมัน มันเสียใจนะ" อะไรประมาณเนี้ย
อ๋อ อือฮึ มี มี มี มีพูด แต่ว่าเหมือนแม่นี่แบบว่า อ มา มา มามุกที่แบบตกใจมาก ผมตกใจ คือแม่เนี่ยเอารูปผมไปแต่งเอไอ แล้วก็ลองให้ใส่ชุดแบบว่าเท่ ๆ เลย แล้วผมตกใจมาก คือ
โอ้โฮ! <chuckles> โอ้โฮ! ล้ำมาก คุณแม่ใช้เอไอด้วยเหรอคะ? คุณแม่ใช้เอไอด้วย โอ้โฮ!
<chuckles> คือหน้า <laughs> ใช่ ใช้เอไอ คือ ใช้ Deepfake แล้วก็ โอ้โฮ! ใช้แบบเหมือนกับว่าเป็นเอไอเอาหน้าคนอื่นมาใส่อะไร ใช่ไหมครับ ก็ใส่หน้าผม แล้ว แล้วมันตลกมากเลย มันเหมือนกับว่า ผมแต่งตัวเหมือนกับว่าผมจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ Harley อะไรประมาณนี้ เออ ก็แบบ อ อะไรเนี่ย <laughs> ขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่เป็นเลย <laughs>
คุณ แม่ <chuckles> <laughs> เห็นภาพเลยค่ะ เออ แล้วแบบคุณแม่ คุณแม่ คุณแม่ ๆ ๆ คุณแม่แบบร้ายกาจมาก อืม <laughs>
คุณแม่ต้องใจเย็น ๆ นะครับ พักก่อน <laughs> พักก่อนนะ ไม่ไหวแล้วครับ <laughs>
อา <chuckles> เข้าใจ ๆ แล้วอย่างเงี้ย สอบถามหน่อยค่ะ นอกจากเป็นคน ในครอบครัวแล้ว เงี้ย ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว มีเคยโดนวิจารณ์ เรื่องการแต่งตัวไหมคะ?

โอ้โฮ ผม ผมบอกเลยว่า "ยุ่งอะไรด้วย? <laughs> ยุ่งอะไรด้วย" <chuckles>
อ๋อ ยุ่งอะไรด้วย แล้วเขามีปฏิกิริยาไงคะ? ตอน ตอนที่เราแบบรับมือแบบ นั้นไป?
โอ้โฮ อ โอ้ อ๋อ เขาบอกว่า <chuckles> "ใจเย็น ๆ แซวเล่น ๆ" ไม่เพราะ เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนถามเขาเองว่า "เฮ้ย ก็อยากจีบสาวเนี่ย ทำให้สาวสนใจ" ก็ขอแนะนำเขาอะครับ อา ขอคำแนะนำเขา เขาก็เหมือนบอก พูดตรงเกินไป คือบอกว่า "เสื้อนี้ก็ไม่แบรนด์เนม อันนี้ก็ไม่แบรนด์เนม คือไม่สวย" โอ้โฮ ก็ไปหาแบรนด์เนมมา จากไหน ยังไม่มีเงิน <laughs>
อืม อืม เขาว่าไงคะ? <chuckles> <laughs> เออ จริง ๆ จริง ๆ จริง ๆ เรื่องแบรนด์นี้ไม่เกี่ยวนะคะ มันอยู่ที่ ส เอ่อ มันอยู่ที่ทักษะในการ อ่า เอามา เอามาผสมผสาน เอามา mix and match กันมากกว่า อืม แมตช์ สี แมตช์สไตล์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเอามาแบบผสม ๆ กัน อืม
ใช่ ใช่ ๆ ใช่ครับผม อืม ครับผม คือ คือแบบเพื่อนคนนั้นเขาพูดประมาณว่า โอเค เขาอาจจะเท่ไง อา เพราะ เพราะว่าเขาก็มีสไตล์เป็นของตัวเอง อา แล้วก็
อืม เขาก็แบบ อืม ก็คือเอา ต เอาตามความคิดของเขาอะเนาะ ว่าแบบใส่แบรนด์เนมแล้วมันจะดีขึ้น อะไรประมาณนี้
ใช่ ๆ ๆ ใช่ เพราะว่าแบรนด์เนมเขาเต็มตัวเลย คือเขา โอ้โฮ ถ้าเป็นเครื่องสำอางนี่ยิ่งเขาเข้าเลย คือเขาชอบเข้า Eve and boy อะไรพวกเนี้ย อะครับ แล้วผมก็เข้าไป แล้วก็เห็นเขานะครับ ใช้แบบ Biore UV Aqua อะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับ
อื้อฮือ นึกภาพออกเลย โอ้โฮ ท่องชื่อได้ด้วย <laughs> เออ <giggles> ถูก เข้าใจ ๆ อา เป็น เป็นคนที่ ลงทุนในการดูแลตัวเอง อา เป็นพุ เป็นเพื่อนที่แบบลงทุนในการดูแลตัวเองในนั้น น โอเค เข้าใจได้
โอ้โฮ ใช้แบบมหากาพย์สิ่งของแบบ อื้อฮือ แพงมาก แล้วผมแบบจะ อ แบบว่า คือเป็น อา เขาเป็นคนลงทุน ต แต่ว่าตัวผมเนี่ยใช้น้ำเปล่าในการล้างหน้า <laughs>
แล้ว อ๋อ โอเค เราก็แบบง่าย ๆ อะ ผู้ชายทั่วไปก็แบบนี้แหละ อืม ไม่เป็นไร ทีเนี้ย อ่า อยากรู้อะค่ะ ในแบบบริบทสังคมไทยที่แบบค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องหน้าตาและมารยาทอะเนาะ คุณคิดว่าแบบควรจะบาลันซ์ยังไง? ให้แบบ ยังไงดีอะ แบบ ร ระหว่างการแบบรักษาหน้ากับการป้องกันตัวเอง ปกป้องตัวเอง
อืม ครับผม อา

อืม ก็คือเป็นตัวของตัวเอง ก็คือภูมิใจ ภูมิใจกับการเป็นตัวของตัวเอง ใช่ไหมคะ?
อืม อะไร? ใช่ ครับผม อา ประมาณนั้นเลย
อืม อัน อันนี้ดี อันนี้ดีมากเลย คือทุก ทุกประโยคที่ให้มา ก็คือมีจุดยืนชัดเจนนะคะ อืม
อืม ครับผม เออ อ ใช่ ๆ ซึ่ง โอ้โฮ คน ครอบครัว หรือว่าเพื่อนเนี่ยชอบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการ สไตล์การแต่งตัวเนาะ แต่ว่าเรื่องการงานเนี่ย เขาโอเค เขาไม่มีแบบว่า เขาก็ เขาไม่ได้ว่าเรื่องนี้ เขาจะว่าเรื่องการแต่งตัวอะ อืม โดยเฉพาะ
ใช่ค่ะ เออ ใช่ อืม แล้ว แล้วด้วยความที่โดนว่าบ่อย ๆ อย่างเงี้ย เคยแบบมี มี มี มีไหม มีช่วงที่เหมือนแบบอยากไปศึกษาการแต่งตัวให้ดีขึ้น ไรงี้ไหมคะ? แบบไปเปิดอินเทอร์เน็ต ดู ลองศึกษาดู
เคย เคย เคยศึกษานะครับ แล้วก็ เอ่อ ส สไตล์ที่ เอ่อ ยูทูบเบอร์ เขาใส่นะครับ เหมือนกับว่า โอ้โฮ เห็นกันเกลื่อนน่ะ มันเหมือนกับว่า มันไม่เป็นตัวของตัวเองไง คือเรา
อือฮึ อ๋อ โอเค ก็คือไม่อยากตามใคร
ใช่ ๆ แล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็อาจจะใส่อะไรที่ทำให้ตัวของผมเนี่ย โอ้โฮ มันไม่สบายตัว มัน เราร้อน อะไรพวกนี้อะครับ
มันไม่เข้ากับเราอะ อา ใช่ไหมคะ? อือฮึ
ใช่ มันไม่เข้ากับ อ่า สิ่งที่เราต้องการ เราต้องการความสบาย เราต้องการความเย็น อืม
อืม อา บ้านเราอากาศร้อนน่ะเนาะ อืม อุ๊ย ยังไงวันนี้แบบขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบมาแชร์ประสบการณ์กัน สนุกมาก ๆ เลยค่ะ <gasps> เออ ตั้งแต่คุณแม่ทำเอไอ <laughs> เออ ชอบตรงนี้มาก คุณแม่เก่งมาก เออ โอเค ไว้คุยกันใหม่ค่ะ เนาะ ได้ สวัสดี วันนี้
อา ใช่ครับผม อืม ครับผม อา ก็สนุกเหมือนกันนะครับ <laughs> คุณแม่ทำเอไอนี่พีกมากเลย <laughs> นะครับ ได้เลยครับ ครับผม สวัสดีนะครับ